Ehm, sì, no.
Quindi ristorante, mezzi di trasporto, ehm, mostre, cioè anche lì mhmm ehm
Sì, posso posso capire, però, vabbè, l'unica cosa che puoi fare in quei momenti è, mhmm, cercare di non dico di fregartene, ma di farti scivolare un po' un po' addosso questa cosa, perché comunque, insomma, tu hai tutto il diritto di fare tutto quello che ti piace, di comportarti come vuoi, tanto non fai male a nes del ma non fai del male a nessuno, no? Le cose gravi sono sono ben altre, e quindi prenderla così sportivamente, magari ti vedranno un po' strana, vabbè, in fondo di gente strana a questo mondo ce n'è veramente tanta, quindi ti consiglierei di andar tranquilla e anzi, mhmm, evitare di mhmm, uhm, di stare diciamo, dire: "Vabbè, questo non lo faccio perché poi c'è chi magari mi guarda strano". No, proprio
Mh-mh. Vero.
mhmm, fregartene, andare avanti, far le tue cose, poi magari ci farai anche un po' l'abitudine e e certi sguardi, certi certe cose non veramente non non ti faranno più né caldo né freddo, ecco.
Hai ragione, hai ragione.
Tu hai vissuto queste cose come delle limitazioni, cioè ti sei trovata a dire: "No, al ristorante non vado perché poi magari c'è chi mi guarda strano", oppure l'hai fatto? Ehm
E Sì, Sì, l'altro giorno è successo cioè sono andata al ristorante con il mio compagno e, ehm e e ci siam dovuti far spostare di tavolo perché comunque, ehm, per esempio, c'era c'era un gruppo di signore che era molto chiassoso, ehm, e io ho tirato fuori comunque i tappi per le orecchie e una di loro mi ha visto e hanno iniziato ad indicarmi letteralmente.
Certo. Eh sì perché, in effetti, tutti questi o uhm, luoghi in cui c'è molta confusione, casino, così, probabilmente ti ti danno fastidio, insomma.
E cioè en Sì, per me è un carico sensoriale esagerato. Oltretutto, poi p il problema di quel posto non cioè non erano neanche loro tanto il problema. Il problema era proprio l'acustica del posto che rimbomba, infatti io chiedo sempre un tavolo all'interno perché in generale hanno spazi un attimino più chiusi, però lì mi hanno messo lì e con questa tavolata di boh erano 6 o 7 signore, ehm, e poi questa s'accorta delle cuffie, ch cioè tra l'altro poi neanche anti sgamo, cioè proprio so si son messe a guardarmi, si son girate, ehm, cioè mi indicavano.
Certo. <chuckles> Sì, insomma, non sono state neanche molto molto signorili, no, come persone. Eh!
Mhmm, no, per niente, però, cioè, mi son sentita a disagio e ho chiesto di poter cambiare tavolo, ovviamente.
Vabbè, ma sai cos'è? Hai fatto bene, hai cambiato tavolo, ti sei trovata in una posizione in cui ti eri più, ehm, a tuo agio e va bene lo stesso, non è che hai rinunciato a stare al ristorante. Ehm
No, beh, ma ormai avevo già ordinato, cioè doveva arrivare da mangiare, era quello il problema.

Eh sì.
Cioè, ehm, mi leggevo quelle cose lì, cioè libri scientifici e quindi nel senso, quando poi pestano magari un argomento del quale io so, ehm, allora lì è finita la pace, perché poi inizio, uhm, praticamente ad indire delle delle conferenze stampa. Ehm, s
Mh-mh. Però ecco quando parlando mi sembra che tu sia molto, mhmm, molto cosciente del fatto che magari ci sono dei momenti in cui, ehm, sei portata ad "esagerare," sempre ovviamente tra virgolette, ehm
Eh, ma perché a 39 anni comunque sono quasi 40 anni che e ehm, che ho a che fare con con la il il gruppo sociale, quindi come qualsiasi donna autistica tendiamo proprio a studiare gli atteggiamenti della società e a scimmiottarli, che è proprio quello che poi in germ germi ehm, in <chuckles> in termini tecnici ehm, tecnici viene chiamato, ehm, masking. Ma, beh, per quello, non perché io abbia in realtà una coscienza che so perché si fa quella cosa. Cioè, ne sono a conoscenza perché comunque son 40 anni che osservo il mondo e ho capito questa cosa.
A Certo. E quali sono i contesti sociali in cui ti senti più a tuo agio? In cui riesci a esprimerti meglio?
Eh, per esempio quando sono in vabbè, ovviamente con la mia famiglia, ehm, con le mie migliori amiche di tutta la mia vita, perché, vabbè, con loro son cresciuta, quindi ormai, cioè, c'han fatto l'abitudine loro, con i miei compagni di karate, perché loro sanno comunque tutta la mia diagnosi, quindi non ci fanno caso ehm, basta, direi. Basta è finita <coughs>
Beh, quindi insomma mi sembra che, ehm, uhm, tu sia in grado perfettamente di di, uhm, di accettare, no, queste tue peculiarità, questo tuo essere diciamo tra virgolette "diversa," che poi è una diversità di, mhmm, dovuta a persone che hanno diciamo delle <chuckles> tra virgolette, dei "superpoteri," no, la la capacità di di sentire un'intelligenza accelerata e tante cose. Però mi sembra che che ci vivi bene. Oppure ci son dei momenti in cui proprio non va?
No, uhm, appunto, cioè nel senso, le pim queste peculiarità che ho, non mi fanno sentire accettata nei contesti sociali pubblici.
Certo.

Mh. Sì, magari un po' incuriositi, no, come dire.
Mhmm, sì, può essere effettivamente.
Ho capito. E e hai provato qualche volta a parlare con mhmm, con le persone che magari vabbè, no certo, non con gli estranei, ma con persone del mhmm, del tuo gruppo sociale, che magari ti vedono un po' così, hai provato a dire qualche cosa?
Ah no, con le persone n del mio gruppo sociale sì, chiaro, gl ho detto, cioè ho detto: "C ragazzi, sono autistica", nel senso, ehm, quello è quello uhm, quello rimane. Ehm, ovviamente con l con le persone estranee, cioè ieri mi sembrava un po' brutta andare lì e perché uno mi stava guardando, dirgli: "Ah scusa, sono autistica".
<chuckles> L'avresti messo KO.
sì, sicuramente. Quindi ho detto: "Vabbè, magari non dico nulla".
Eh-eh, però sai, sarebbe anche una bella cosa, no, perché quando uno è così, uhm, è anche brutto che uno magari tolga lo sguardo, magari, ehm, andare lì e parlare vabbè, sto esa ovviamente esagerando, non è una cosa che si può fare. Senti, ma, mhmm, così ti hanno anche aiutato a a trovare tecniche per gestire questi queste m mhmm, questi effetti, queste queste sensazione anche che hai, no, che vivi?
Beh, in realtà no, perché comunque, quello che ti ripetono i esso, psicologi è comunque di, ehm, non fare masking, cioè di smetterla di copiare gli atteggiamenti sociali altrui, per cercare di incastrarti nella società. Eh, però io dall'altra parte dico: "Okay, però se io mi volessi comporta cioè se io mi comportassi come lo dice la mia testolina, eh, probabilmente sarebbe sarebbe la volta che riaprono i manicomi". Cioè, nel senso, non no non è compatibile con uno stile di vita sociale, perché per esempio, mhmm, io sto benissimo con le cuffie, anche se esco in gruppo boh, magari sto sulle mie, nel senso non parlo molto. Ehm, beh oddio, più che sto sulle mie sono tranquilla, nel senso non non sento il dovere per forza di a volte invece poi magari i accidentalmente questi iniziano, mhmm, a parlare di un argomento del quale so, perché magari poi mi trovo, ehm, veramente a documentarmi su tutto. Cioè io da piccola il mio libro preferito era l'enciclopedia